Oke, keren keren sih. Jadi tetep, eee, taket ketakutan itu tetep ada, tapi mending kita nggak usah terlalu mikirin gitu ya, Kak, ya. Oke, keren banget. Nah, ini tadi kan kita bahas ketakutan, nah sekarang kita bahas harapan nih. Mesti kan Kakak ketika mau berangkat tetep ada tuh harapan-harapan, nanti kalo aku sampe sana pinginnya gimana gitu. Nah, boleh diceritain gak tuh harapannya apa aja, Kak?
Setuju. Bener bener banget. Ah. Betul betul. Nah, harapan aku tuh pada saat di sana adalah karir, apa ya, perjalanan karir aku tu jelas gitu loh, Kak. Jadi kayak aku dah membuat apa ya, rencana gitu loh, Kak. Kayak misalnya nih, setahun di sana segini-segini, dan tahun depan naik jabatan, tahun depan naik lagi, gitu-gitu loh, Kak, gajinya naik segala macem. Sama kayak aku bisa apa ya, eee, pokoknya harapannya ya udah keluarga aku tuh tercukupi gitu loh, Kak, dari apa yang aku kasih kan. Dan aku juga waktu tu kayak sempat berniat gitu loh, Kak, kalau misalnya aku udah sampai sana tuh kayak aku bakal membiayai kuliah adik aku yang terakhir yang bungsu gitu loh, Kak. Karena kayak, ya kan apa namanya, papaku juga waktu itu udah mau pensiun kan, Kak. Jadi kayak aku mau meringankan bebannya, gitu loh, Kak. Semoga aku di sana itu bisa meringankan harapannya, Kak, meringankan beban, eee, bapak papa mamaku pada saat itu. Jadi makanya kayak aku, eee, mencoba sekuat tenaga nih untuk bisa membiayai adikku dan alhamdulillah-nya udah terpenuhi semuanya sih, Kak. Alhamdulillah-nya banget, kayak gitu. Sampe udah, sampe wisuda udah
Oke. Oke. Oh, gitu. Wah, keren banget keren banget. Berarti dari Oh, gitu. <laughs>
<chuckles>
Berarti dari semua harapan itu bisa dibilang kayak sukses semua gitu ya, Kak, ya?
I alhamdulillah-nya sih, Kak, diberi kelancaran banget sama Allah kan. Kayak menurut aku sih, Kak, karena apa nggak tau ya, Kak, ini aku bukan bermaksud untuk agak sombong atau NPD ya, Kak, tapi kayak sebela pembelajaran aku tuh kayak, "Kayaknya ini dilancarin banget tuh mungkin gara-gara apa yang aku lakuin itu untuk keluarga deh," kayak gitu loh, Kak. Makanya kayak selalu dilancarin sama Tuhan.
Oke. Oke. Masuk akal sih, setuju banget sih, Kak. Jadi ya, selama kita niatnya baik, ya udah kita percaya ajalah bakal dibantu gitu ya, Kak, ya. Oke, keren banget sih. Nah tadi kan bisa dibilang Kakak sukses nih, dari semua harapannya ini terkabul. Nah, tapi tetep dong harus tetep bukan harus sih, tetep bakal ada, eee, apa namanya yang namanya kayak tantangan atau mungkin, eee, salah satu kerikil gitu yang mungkin agak membuat perjalanannya agak susah gitu. Boleh diceritain gak tuh apa apa yang membuat Kakak mu mu merasa kayak, "Wah, ini cobaan nih," gitu gitu, gimana, Kak?
Kayak gitu. Setuju. Banget banget. Amin. Betul. Betul. Iya iya. Sebenarnya cobaannya adalah dari faktor luar sih, Kak, dari kayak apa ya, waktu itu cobaannya dari atasan aku sih, Kak, yang dia tuh bener-bener, kayaknya dia tuh ada masalah personal sama aku yang aku tuh nggak tahu, Kak, masalahnya apa kan. Jadi kayak aku tuh dibuat nggak nyaman di sana, Kak, sebenarnya, Kak. Kalau untuk yang lain tuh masih oke. Dari kantornya oke, dari gajinya oke, segala macemnya oke gitu loh, Kak. Tapi dari dia siapa, atasan aku ini nih, Kak, yang kayak kurang sreg sama aku. Jadinya kayak dia buat aku nggak nyaman yang sehingga aku ngambil resiko lagi nih, Kak, untuk pindah dari kantor seb kantor aku yang di Malaysia itu, untuk balik ke Jakarta, Kak.
Ya. Oh, gitu. Oke.